Pô sim, já vi. Muito ruim, você gostou?
Cara, então ela começou legal, no começo era muito legal. Só que depois os atores foram começando a aparecer os personagens, cara eles eram muito ruins, muito ruins.
Hã. Nossa. Essa série é horrível. <laughs>
O único ator bom, na verdade 2 personagens que eram bons, era o xerife, eu não lembro o nome dele, mas o cara é muito bom interpretava muito bem, e um garotinho que apareceu em uma cena uma vez gritando. <laughs> Foram as únicas cenas boas.
Hã. Sim. Ah, não faço ideia. <laughs> Caramba. Não, essa série eu lembro também, que coisa horrorosa, meu Deus do céu, eu não sei porque eu fiquei tanto tempo assistindo essa série, eu acho que na época, eh, a minha esposa não costumava ver muita série, e aí por um acaso ela ela assistia comigo então <laughs>
Foi muito ruim. É. <laughs> Se interessou por isso e aí foi, né.
acabou é, acabou, porque assim, eu acho que eu teria parado sei lá no 8º episódio da 1º temporada, mas a série teve acho que só 3 temporadas ou 4, acho que foram 3. A aí eu vi a 2º, ou melhor eu vi a 1º, que foi então, olha só vamos lá, eu acho que ela começou interessante hein, se eu não estou enganado, tipo assim, os 3 primeiros ou 4 eu acho que estava interessante.
Aham. Caraca. <laughs> Eu também acho, começou interessante. Sim, estava muito legal.
Mas depois ficou ruim, e aí eu f cheguei até o final, aos trancos de é, trancos e barrancos. A 2º, eu não sei nem porque eu comecei a ver, deve ter deixado um gancho lá no
Foi insistindo, né. Deve ter sido por conta da sua esposa.
É, provavelmente, e eu acho que também teve algum gancho, entre as temporadas se eu não estou enganado. Mas assim, eu lembro que a última não, a gente abandonou. Não sei se você viu até o final mas
<chuckles> Entendi. <laughs> Não eu abandonei também. Eu achei muito ruim, eu comecei a assistir ela era muito legal, tinha umas coisas bem, bem bacanas e interessantes. Mas aí depois começou a não fazer sentido, né, e aí, coitado, meu marido também assistia comigo e ele só assistia por causa de mim. Mas deu para ver ali que, quando eu falava: "Vamos assistir?", ele ficava tipo: "Ah, está bom, vamos assistir você" mas
abandonou. Então a gente aham. Sim. Aham. <chuckles> Hã. Aham. Ah. <chuckles> Hã.
estava na cara ali que que, ele não estava nem um pouco afim.
Pois é cara. Não era legal. Pois é, tá hã.
É, mas aí ele abandonou, os 2 abandonaram então, está tudo tranquilo.
Caramba.

É verdade. Mas assim, e aí eu sempre falava, caraca Vanilla Sky, então esse filme ele sempre rondou a minha vida. Até que, ah, não vou saber quando foi, mas provavelmente 5 anos atrás, eu falei: "Cara, tá na hora. Está na hora de assistir Vanilla Sky". Pô, eu vi Vanilla Sky, aí esse filme me tocou de uma forma, porque a mu
Aham. Aham. Mas assistir de novo, ou foi a 1º vez?
1º vez, a 1º vez que eu assisti.
Caramba, foi recente né, 5 anos, caramba.
Foi recente pô. Aí, cara, porque assim, ele fala esse filme ele fala de escolhas. Ele gostava de uma mulher
É verdade.
e aí por conta de uma simples escolha que ele fez, ele dormiu com outra e aí essa mulher gostava dele co a mulher que ele dormiu e aí ele não gostava dela, só foi um lance. <chuckles> E aí ela vai
Cara é verdade, o lance.
e e e provoca um acidente. E nesse acidente ele, cara, agora
Fica desfigurado.
eu acho que ele morre no acidente. Putz eu não s eu acho que ele morre no acidente, entendeu?
Cara, não lembro agora. Ele morre?
Cara então, aí que está. Tem que tem que assistir. E aí assim, ele fala que são as escolhas entendeu, são as escolhas. Eh, f é muito maneiro. Eu gostei gostei bastante.
De novo. <laughs> Sim. Cara, maneiro, maneiro.
E o que que aí tem uma uma frase boa, né, que é do filme, eh o como é que é? O doce não é doce, sem o amargo.
<laughs>

Sim. Não, é, eu eu entendo, porque ainda mais quando quando você gosta do universo que foi criado, né, ou você gosta dos personagens, aí o a música do filme acaba te levando pra aquele pra aquela situação.
Exato. Cara, exato.
Aí você pensa: "Nossa, eu queria estar vivendo nesse filme. Que coisa bonitinha!" Aí você hã.
Quer ver um filme que meu marido sempre fala pra eu assistir?
Hã.
Eh, Vanilla Sky.
Sim. Tu você nunca viu?
<laughs> Eu já vi várias vezes. Eles sempre me perguntam <chuckles> se eu já vi. Lembro.
Hã. Mas você lembra? <clears throat> Esse filme é bom, hein. Eu já vi esse filme.
E, cara, é um filme bom, mas me dá me dá muita raiva.
Por quê?
É um filme bom que me dá muita raiva pela situação do Tom Cruise, ali, no filme.
Uhum. Não, mas você lembra mesmo do filme, assim, de tudo?
Eu lembro eu lembro o filme.
Ah.
Mas eu fico com muita raiva. Muita raiva. Porque eu eu fico: "Cara, não é possível! Não admito! Nã ai, meu Deus!" Cara, é um filme que me dá muita angústia. É um filme que poderia ser uma série.
<laughs> Sim. Não sei. Em que sentido?
Sabe, ali pela história. É, eu acho que ela a a a a
Ah, o o a parada, né, o aquele o <clicks tongue> aquela empresa lá, que tem aquele
Isso, isso.
aquele serviço da empresa do filme, né isso? Entendi.
Sim. Exato, exato. Eu acho que aquilo ali poderia ser uma série. Pô, imagina.
É. Entendi.

Muito ruim, muito ruim então e eu lembro que eu não vi a 3º, depois que a 3º acabou acho que eu falei: "Putz acabou". Aí eu acho que eu joguei no YouTube, para ver o que que era e era, cara era ruim, era ruim, era ruim.
É. Aham. Chato, eu lembro que muita gente falou mal dessa série, e olha que cara para você ter uma noção, eu não sou uma pessoa de assistir série, assim, hoje em dia eu assisto, por causa do meu marido até então eu não gostava nem de de, <smacks lips> de filme, série nem nada, não assistia nada disso.
Era ruim. Hã. Hã. Sim. Entendi.
E aí eu comecei a assistir por causa do meu marido, né, na época na verdade quando a gente começou a namorar, eu fui começando a assistir e tal. Então, você imagina, você não gostar de alguma coisa aí você finalmente se interessar e aí quando você se interessa, é algo muito ruim e aí você fica mais traumatizado ainda em pensar: "Ai que droga, o que que eu fiz da minha vida".
Certo. Uhum. Ah. <chuckles> <chuckles> É verdade, é verdade. E talvez por é, é verdade. Mas <chuckles>
<laughs> É complicado cara.
Eh, não, cara, eu estou muito empolgado porque assim A gente aqui em casa. A gente comprou uma tv nova.
Aham. Cara, que legal.
Então, então acho que semana que vem eu nem sei o que que vai acontecer, eu acho, não sei se eu vou querer trabalhar, acho que eu vou dar uma desculpa lá no trabalho, vou falar que não vou não, porque é, vai ter tem muita coisa aí para assistir. Eu estou há uns 2 anos assim meio off, então tem tem bastante coisa aí para para assistir, tem uma série boa também que está na minha lista, que é ruptura, e aí eu já tinha visto essa série porque
<laughs> Para não trabalhar para assistir TV. <laughs> Aham. Olha legal, eu também estou querendo ver.
Você sabe qual é a sinopse dessa?